Porque assim não dá para ler, né, com a lin a a o alfabeto deles, quer dizer, não sei nem se chama alfabeto, é completamente diferente, né.
E Então, é podemos chamar de do que for, hieroglifos. <laughs> Mas é mas os caracteres dele são inteligíveis e
Uhum. Isso, isso está mais bonito, né. É, nem para decorar assim visualmente, não dá.
impo impossível, é impossível. Então é, claro que não é impossível, tem gente que aprende mas, aprendi por socorro como?
É muito difícil. E aí que que você fez pediu socorro? Mas assim para quem estava lá só de visita, né.
Então pedi socorro como? Eu pensei em várias coisas, antes de agir, eu dei uma raciocinada antes, falei que que eu faço agora?
Uhum, hum. Uhum. <giggles>
Eu preciso ir pra estação tal.
Uhum.
Eu sabia o nome da rua da estação.
Ok, já é ponto positivo para você.
Não sabia qual estação. Eu sabia o nome da rua. Então, se eu soubesse assim que a estação 5, 6 tudo bem mas não sabia. Porque lá você pega os trens baseado nas ruas que você quer descer. Os os trens têm números, mas você pega baseado na rua.
Ai caramba. <gasps> Uhum. Ah entendi. Okay. Está bom. E aí?
Fui conversar com todas as pessoas que eu achei que tivesse de uni uniforme do metrô. Nenhuma
Ah, porque nem isso era fácil de de identificar?

Então, o ele não tinha mais do que 6 anos de idade, 6, 7 no máximo.
Menino. Aham.
Ele batia na minha cintura.
Pequenininho.
Quando eu meio que entendi, que que ele falava inglês, eu abaixei do nível dele, eu perguntei: "Você me você me entende"? Aí ele não me respondeu, ele olhou para mãe dele. <chuckles>
Para falar com ele. Ai, ficou tímido, aham, ficou tímido.
Ah, deve ser uma educação, né, a gente a gente não fala, não fala com estranhos, sabe, mas aí a mãe, falou falou que sim, e ele me respondeu no no inglês mais lindo que eu já ouvi na vida.
Ah entendi, autorização da mãe antes de falar? É verdade. Hum. Olha só, que bonitinho ele falou sim.
Porque eu estava eu estava na minha no meu desespero, no deserto, sem água.
Uhum. <chuckles>
O inglês dele, foi o mais lindo que eu já na vida, aquela vozinha de anjo, mais pura do mundo. Aí, eu expliquei onde eu estava, para onde eu queria ir, ele falou com a mãe dele, a mãe dele fez tudo para mim. Anotou em um papelzinho, e me deu, me colocaram aí todo mundo estava sorrindo já, feliz da vida porque, imagina os pais orgulhosos porque uma criança salvou a vida de um
Oi, é criança, né. Uhum. Gente! Ah é! <chuckles> Exatamente, ainda mais para eles que é importante estudar, né.
Peguei o endereço, escreveram Super 8 o nome do hotel que eu estava, em chinês, o nome da rua, o nome de tudo que eu queria, se eu perdesse de novo, papelzinho, me colocaram dentro do do metrô, me deram tchauzinho.
Uhum. Uhum. E você também. Gente, nossa, muito legal, muito legal ouvir essa essa tua história, que uma criança chinesa, que fala inglês te salvou, parabéns.
Salvaram a minha vida, uhum. Salvou de verdade, eh, <chuckles> obrigado, tá.
<chuckles>